มันรอนานน่ะค่ะ คือถ้าเกิดว่าเรายื่นในประเทศอะค่ะ ก็คือทำงานต่อได้ แต่ว่าพอดีเขาเปลี่ยนกฎ เปลี่ยนอะไร ก็ต้องมาสอบภาษา ใช่ไหมคะ ก็เลยกลับมา เพราะว่าพอดีสอบภาษาแล้วแบบไม่ถึงอะค่ะ ใช่ ก็เลยกลับมาก่อน แล้วก็ เพราะว่ามันจะได้ขยายอะค่ะ แบบในการยื่นออกไป ใช่ค่ะ ก็เลย
อ อืม อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ ก็แสดงว่า เอาจริง ๆ แล้วก็ต้องผ่านการสอบก่อนนะ กว่าคุณจะ ค ส่งได้
ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ก็ผ่านการสอบแบบว่าของ คือ ข ของเราอะค่ะ ส จะเรียนแบบอันแรกอะเป็นมหาลัย อันที่ 2 เป็นวิทยาลัย ก็คือคะแนนผ่านของวิทยาลัยอะค่ะ ตอนนี้ก็เรียนได้ 1 ปี ถ้าเกิดว่า สอบแล้วได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งอะค่ะ มันก็จะได้ 3 ปีค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ
ใช่ ก็จาก 1 ปีเป็น 3 ปี แต่ก็อย่างน้อย ก็ตอนนี้ก็คะแนนผ่าน 1 อันน่ะค่ะ ก็ได้ 1 ปีค่ะ แต่ก็อาจจะรอนานน่ะค่ะ วีซาช่วงนี้
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม จริง ๆ อา ก็ มันก็เป็น แพลน ปีหน้าเนาะว่าอาจจะได้มาแคนาดา แล้วคุณอยู่นานไหมคะเนี่ย หรือว่าสักพักใหญ่ ๆ ไปเลย? ที่แคนาดาเนี่ยค่ะ
ค่ะ อ ใช่ค่ะ ภายในปีหน้า ค่ะ ก็ ก็อย่างน้อยก็ไปอยู่นู่นได้เพิ่ม 1 ปีอะค่ะ ใช่ ก็ ก็เหมือนแบบว่าค่อยไปหาลู่ทางอะไร ถ้าเกิดจะอยู่ต่อนะคะ ใช่ ค่ะ
อืม ค่ะ อือฮึ อือ ค่ะ ๆ อ๋อ ทำไมไม่มา อ มาแบบ ท ท่องเที่ยวไม่ได้เหรอคะ ไม่ต้องเป็นนักเรียนไม่ได้เหรอ ไม่ต้องไปแบบทำงานได้ไหมคะ? แบบไปท่องเที่ยวแล้วทำ ง
อืม ค่ะ ก็ ก็กะ กะจะไปทำงานที่นู่นน่ะค่ะ ก็เลยไปเรียนก่อน เพื่อที่จะได้วีซาทำงาน หลังที่เราเรียนจบอะค่ะ ใช่
อืม ค่ะ อ๋อ เพราะเราเคย เห็นคนที่แบบฝั่งอเมริกาน่ะ เออ ฝั่งที่อเมริกาเขาไม่ได้ มอน ทำ เวลาคนทำงาน คนไทยอะทำงานเป็นร้านอาหารอะ เขาไม่ได้มาแบบ Work Permit กันเลยนะคะ เขาบางทีก็มานักเรียน บางทีก็ เออ มาอยู่ มาแบบเที่ยว อะไรเงี้ยค่ะ ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ ง่ายกว่าเยอะ มาท่องเที่ยวแล้วก็มาทำงาน
มันก็เป็นแบบ Open Work Permit ค่ะ ค่ะ อา มันยากไงคะ ใช่ ๆ อา หมายถึงว่า ถ้า ถ้าได้ Work Permit Permit ที่อเมริกามันอาจจะยาก แต่ว่าที่แคนา ดาเขาจะมีแบบว่า เรียนจบของรัฐบาล น่ะค่ะ แล้วก็จะได้ Work Permit ต่อ ใช่
อ๋อ ใช่ ๆ ค่ะ ๆ อ๋อ เป็น เป็นเหมือนเป็น รู้กันอยู่แล้ว อ๋อ เออ มันอาจจะง่ายกว่า ก็เลย คุณก็เลย มาอย่างถูกต้องดีกว่าเนอะ เออ อืม แต่มันก็ใช้เวลาแหละ
ถูกต้อง แล้วมันก็ถูกกฎหมายด้วย ค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ ก็

อ๋อ ค่ะ
โอ้โฮ ต้อง ใช่ไหมคะ มันเป็นบันไดอะ แล้วพอเรามีรถเข็น เราก็จ้องทำยังไง ต้องยกรถเข็นกับลูกขึ้น ก็ลำบากลำบนอยู่ อืม
อืม ค่ะ อ๋อ จริง ๆ ก็มีลิฟต์อยู่นะคะ ก็ต้องดูแบบ สถานีด้วย ค่ะ
ค่ะ ใช่ แต่มันไม่มีทุกที่นี่แหละ ใช่ ใช่ค่ะ มันต้องเป็นสถานีใหญ่ ๆ อะไรเงี้ย แบบพารากอน หรืออะไรที่มันลงได้เลย ลงแล้วเข้าห้างได้เลย อะไรเงี้ย ก็ หยาบ อืม ก็อยากจะกลับค่ะ จริง ๆ อยากจะกลับไป ไอ้นี่ด้วย ไปทะเลค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ
ทะเลที่ไทย อะไรอย่างเงี้ย สวย ๆ เยอะเลย ไม่ได้ไปเลย อืม มี
ค่ะ มีดูไว้ มีดูไว้ตรงไหนบ้างอะคะ?
มี มีดูไว้ที่เกาะ เอ่อ ภูเก็ต ฝั่งภูเก็ต อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งครั้งที่แล้วที่กลับ ไม่ได้ไป เพราะว่าน้องอะเล็ก น้องขวบ ค ครึ่ง ก็เลยแบบ มันต้อง คือมันต้องขึ้นเครื่อง ใช่ไหม แล้วก็ พ ข้ามไปภูเก็ต คุณเคยไปไหมคะภูเก็ต?
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อา ใช่ ๆ ค่ะ เออ ที่บ้านบอกว่าเคยไป แต่แบบตั้งแต่เด็ก ๆ อะค่ะ ก็จำไม่ได้เหมือนกัน ใช่ค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ ๆ แล้วในกุ เรา ตัวแบบใกล้ ๆ กรุงเทพ คุณมีแบบแนะนำไหม วาบ ทะเลไหนดี?
ค่ะ ใกล้กรุงเทพ ก็อาจจะเป็น พัทยามั้งคะ
อืม ค่ะ จะประมาณนั้น อืม เพราะว่าไม่ได้กลับนานแล้ว ก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้าง
ค่ะ ใช่ เพราะว่าบางแสน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อา ค่ะ คือเราไป 3 ปีที่แล้ว ไปเกาะล้าน คือไปพัทยา เราก็ข้าม ข้ามฝั่งไปเกาะล้าน ไรอย่างเงี้ย เออ ก็ไม่อยากกลับไปแล้วไง อยากไป ที่อื่นบ้าง
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ก็ต้องไปในทางใต้แหละค่ะ ถ้าอย่างงั้น
อือ อืม ค่ะ เนาะ ก็รอ ให้น้องโตหน่อย
กะะบี่ อะไรอย่างงี้ ก็ดีนะคะ
อา ค่ะ อาจจะต้องบินไหมถ้ากระบี่?
ค่ะ
แบบบินมาจากกรุงเทพ ค่ะ ใช่ เนาะ ก็นั่นแหละค่ะ เป็น แพลน ปีหน้านะ อยากไปเที่ยวค่ะ <chuckles> เออ
อา ใช่ ใช่ค่ะ บินไป ถูกต้องค่ะ ก็ ค่ะ อา ค่ะ ได้เลย ก็ขอให้แบบว่าได้มาพักผ่อนนะคะ มาเที่ยวที่นี่นะคะนาน ๆ แบบว่าพักผ่อนบ้างนะคะ พา พาลูก ๆ หลาน ๆ พามา
ค่ะ ค่ะ ได้ เลยค่ะ คุณ ทางคุณก็ขอให้แบบผ่าน ๆ เนาะ อา ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ทางคุณก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ เนาะ แล้วก็ เออ ได้เลย ได้เลยค่ะ แล้วก็ อ่า วันนี้ วันนี้ดีมากเลยที่ได้ งา แชร์ประสบการณ์กันนะคะ เกี่ยวกับความสำเร็จในปีหน้า ที่อยากทำ อะไรอย่างงี้เนาะ
ได้ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ โอเคค่ะ ค่ะ อืม ได้ค่ะ ค่ะ ไว้มีโอกาสหน้าไว้คุยกันใหม่ใน topic อื่นนะคะ
อา ได้เลย ได้เลยค่ะ
ค่ะ ได้ค่ะ ยังไงวันนี้ ก็ เอ่อ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ วันนี้แบบ ไปแล้ว ค่ะ